Genau, also, wenn's jetzt mal abhängt unabhängig vom Bruder ist, ne, das ist ja eher so 'n Special Event, äh, 'n gemütlicher, ich sage mal normaler Abend zu Hause. Auf jeden Fall habe ich schon immer die äh, den Tisch, also, den Computertisch neben die Heizung positioniert. Das ist schon mal großartig, da einfach ne, wenn man da eh grad am Computer ist, vielleicht 'n bisschen was guckt, äh, bisschen was, äh, ne, sich reinstopft, dann die Füße auf die Heizung, äh, das gleich 'n ganz anderes Gefühl, ne? Jetzt gerade, wo der der Winter schon so früh kommt, das macht 'nen Riesenunterschied aus.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, gerade in der dunklen Jahreszeit, da ist es ja auch wichtig, dass die Räume wohltemperiert sind und gibt's denn da auch noch so andere Dinge, die da auf keinen Fall fehlen dürfen beim gemütlichen Abend? Du hast ja schon Deko angesprochen Lichteffekte. Hm, schaffst du da auch noch gemütliche Atmosphäre durch Essen, Musik oder Kerzen und wenn ja, warum gerade diese Dinge?
Ja, Kerzen ab und zu mal, auf jeden Fall auch immer so 'n so 'n Stimmungsfreund <laughs> Stimmungser Erheller, ähm, auch der Duft dann noch und die sind ja auch super günstig, das ist ja auch großartig. Ähm, ja, was gibt's noch? Also, so 'n paar, ich sage mal schwächere Lichter, mehrere kleine sind immer schön, weil das ist dann ja fast schon wie in so 'nem Schloss, wo man hier und da so Kerzenständer hat, ne, diese kleinen Lichter, äh, die ne, alles, generell, äh sowohl als auch. Ähm, das, äh, macht ja, macht's irgendwie kuscheliger als ein so 'n Flutlicht, wo dann alles hell ist, ne? Aber klar, man sollte schon auch noch was sehen können, also, 'ne wichtige oder 'ne gute Mischung macht's da aus, ja, praktischem Licht und Kuschellicht und vielleicht auch noch so was das habe ich das ist auch nicht so teuer, so 'n, äh, ich sage mal, künstlicher Kamin, ne, nimmt vielleicht auch 'n bisschen Platz weg, ist halt an den Strom angeschlossen, aber optisch wirkt's halt, als hätte man da 'nen Kamin in der Ecke stehen.
Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Diese Teelichter oder LED-Lichter? Mhm. Stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Ist zwar Chinaware, aber es wirkt wirklich heimelig und es sieht ja auch aus wie echtes Feuer und du hast ja auch Duft angesprochen, der zu gemütlichen Abenden dazugehört. Welche Duftrichtung findest du denn besonders wohlig und gemütlichkeitsanregend?
<laughs> Mhm.